بعد أرق كتير في اليوم وضغوطات كتير، فلازم أوضة النوم تكون من الحاجات المريحة، فتفتكري إيه الحاجات اللي بتخلّي أوضة النوم مريحة؟
امم. بص أنا أكتر حاجة بتخلّي أوضتي يعني مُريحة كده وهادية إنه بيكون فيها عطر مثلًا مبخرة أو دوب بخور، شمعة ب بتكون فيها ريحة كده بيكون الموضوع ده حلو أوي يعني دي أكتر الحاجات اللي بتخلّيني أحسّ إن الأجواء جميلة هادية الأوضة كده فيها دفء يعني فاهم؟ فيها إنتماء كده آآ
امم. امم. طب والألوان بتفرق معاكِ في أوضة النوم؟
والله أنا باحب الألوان الهادية الsimple ما باحبش جو الأطفال ده بقى أوضة pink وملايات pink والحاجات دي كلها.
لا، لا، لأ أنا باتكلم على اللي هو الدهانات بتاعة الأوضة اللي بتبقى فاتحة والّا غامقة وفعلًا بتأثر على النفسية وكده والّا؟
آآ بص أنا باحب الدهانات تكون فاتحة بصراحة عشان باحسها بتدي براح كده للعين غير الألوان الغامقة اللي هي بتقفل كده الدنيا فاهم؟ وكمان باحس إنه الأبيض بيدي مجال للأوضة تبان إن هي أوسع أريح كده يعني أبيض أو ال off white يعني أي درجة من درجات الأبيض عامةً بتكون حلوة. طبعًا الأبيض درجات، درجات كتير أوي I'm just a girl <laughs>
امم، امم. امم. أكيد <chuckles> طب ولو هتبني مثلًا من الأوضة من الأول إيه الحاجات اللي هتعمليها عشان تخلّيها اللي أنتِ كنتِ عايزة تعمليه عشان تحسي فعلًا إن هي مُريحة؟
بص مش هاخلي هاخلي يعني درجة اللي بعد الأبيض ال يعني درجة من درجات الأبيض shade يكون أفتح حاجة في الأبيض بس برضه مش أبيض، أوكي؟ وكمان الأساس، السرير، الدولاب، التسريحة، كل الحاجات دي كلها برضه تكون بيضا تمام؟ و وإيه تاني وه وهاكتر زرع، حتى لو زرع صناعي بلاستيك هاكتره يكون حوالين الشبابيك كده اللي هو الزرع اللي هو بيكون على شكل الحاجات اللي هي بي بيسموها إيه، بتتمدد اللي هي متسلقة، أوكي.
امم. امم. امم. امم. أيوه آه، امم.
آه، ده بيكون حلو أوي كده بصراحة، باحسه بيدي vibe كده جميل يعني، فاهم؟
طب وأنتِ الإضاءة مش بتأثر على إحساسك بالراحة وكده، غير الزرع والديكور وكده؟
بص، هي بالنسبة للإضاءة أنا باحب إضاءة الأوضة تكون بيضا، ما باحبش اللون الأصفر خالص. بس بقى ممكن
بس في إضاءات بتكون اللي هي يعني <tsk> اللي هي الspot بتاعها عالي فبيخلي اللي هو في ز زي صداع، في نغمشة في العين أو كده، أنتِ من النوع ده اللي بيفرق معاكِ، والّا مش بيفرق معاكِ خالص؟
امم. بصراحة أنا بيفرق معايا لمّا يكون نور الأوضة ضعيف، و ومش أبيض. دي أكتر حاجة بتخلّيني فعلًا حاسّة إن أنا مصدعة ومش فايقة أساسًا، وكمان باحسّها ضعيفة كده يعني مش أحسن حاجة، فدي حاجات بتضايقني. لكن إمم. آآ، في في ليدات بقى مثلًا اللي هي بتكون شرايط led أو كده، بت بنور أو لون آآ، معيّن، دي بتدّي كده برضو على فكرة vibe حلو، وتخلّي الأوضة يعني هادية كده ومكان للراحة، يعني مملكة كده فاهم؟
إمم. إمم. طب وأنتِ الأوضة إمم، إمم. ال إمم. يعني أنتِ من نوع الناس اللي بتفضل الأوضة تكون فيها تفاصيل وديكور كتير، والّا مش بتحبي اللي هي يكون فيها زحمة؟
آآ، بصراحة أنا ما باحبش الزحمة، ما باحبش الحاجات المكركبة كده بالكتير، يعني باحب لمّا أبُص على حتّة ألاقيها فاضية، هادية، ما فيش كركبة، في ترتيب، م ما فيش تراب، ما فيش حاجة مثلًا مرايا مش مش ملطشة، ما عليهاش تراب أو كده يعني فاهم؟ يعني دي أكتر الحاجات اللي بتريحني أساسًا في ال في ال في النظرة للأوضة، إن كل حاجة نكون مترتبة في مكانها، وما فيش حاجة عشوائية زي كده يعني، ما فيش مثلًا هدوم طالعة من الدولاب، حاجة متعلقة على كرسي، ك كوم هدوم على المكتب.
إمم. إمم. إمم، إمم. يعني ترتيب الأوضة ونظافتها وريحتها وكده بيفرق فعلًا في النفسيّة؟
آه، جدًا، طبعًا. يعني أنا، آآ، بشكل يومي بارتب دايمًا الهدوم، بارتب المكياج، يعني الحاجات دي كلها أنا باعملها، بحيث بشكل يومي تخليني مرتاحة. وكمان كل أسبوع بقى باكنس مثلًا الأرض كويس جدًا وبامسحها، يعني كل دي يعني إيدي دايمًا على طول في الأوضة، ما باقعدش، مش باسيبها بفترات مش متروقة وكده بصراحة.
امم. طب وأنتِ بتحبي يعني تعملي روتين معين قبل النوم، بيخليكي تحسي إن المكان فعلًا مريح؟
امم، بُصّ أنا قبل النوم من الحاجات اللي بتخليني أكون فعلًا مرتاحة، إنه أنفّض السرير، حتى لو منفضاه الصبح ومرتباه، برضه أنفّضه تاني. أشغل مثلًا شمعة كده بتكون ريحتها حلوة، خاصةً لو ريحة جوز هند مثلًا أو الفانيليا، تمام؟
امم. امم. امم.
إيه تاني، آآ، كمان بابقى أشغّل بخور، بس يعني بيكون بدري شوية قبل النوم بحبّة، عشان خاطر الدخان وكده، ما أبقاش مكتومة.
امم.
وبس، يعني دي أكتر الحاجات اللي ل باعملها. طبعًا بالإضافة بقى امم، وبالإضافة للskin care طبعًا، و ومثلًا لو عندي مشوار الصبح باجهز له هدومه. الحاجات دي كلها بتخليني يعني أروح أنام كده وأنا مرتاحة نفسيًا، خلصت كل اللي عليَّ.
طب، لو أنتِ في ضيف امم، امم، امم، اتفض امم. طب لو أنتِ في ضيف هييجي ينام عندِك، إيه التفاصيل اللي بتخلي الغرفة مريحة ليه أيًا كان الضيف؟
آه. هيبات في أوضتي يعني؟ دي حاجة سخيفة أوي <laughs> أنا ما باحبش حد ينام في أوضتي. <laughs>
آه ضيف، ما هو ضيف. <laughs>
باحسها ممتلكاتي الخاصة كده ما حدش يخشها، حتى من أهلي ما باتضايق لما حد يخش أوضتي.
<chuckles>
داخلين مملكتي ليه؟ بُص عادي يعني هارتب السرير بشكل كويس، هاغيَّر له الملايات، وطبعًا ومخدات جديدة والحاجات دي كلها. آآ ممكن برضه لو في شتا، هاحط غطا مختلف، عشان أنا ما باحبش حد يستخدم حاجتي، وفي نفس الوقت أنا أكيد مش هتخلي حد يستخدم حاجة مستخدمة يعني كله يبقى نضيف وجديد، آآ هاشوف يعني مثلًا لو حد بيرتاح ينام على نور ضعيف أو كده، هاشغّل له مثلًا Led أو أو اللي هي ال النور اللي بيكون على الكم الكومودينو
امم. امم. ال- السبوتات الخفيف وكده، امم.
آه يعني لو حد بيحب الضلمة، خلاص نطفِّي كل حاجة it's okay عادي، ما عنديش مشكلة يعني. هاشوف إيه يعني الإنسان بيرتاح إزاي بحاجات تانية، وأعملها له الضيف يعني أيًا كان بقي إيه الحاجات دي، بس مثلًا الbasics طبعًا التنضيف، ال تجديد الحاجات، الحاجات دي كلها طبعًا باعملها يعني.
طب إيه الفرق ما بين ال-‑ غرفة النوم اللي هي مريحة، وغرفة النوم ال‑ اللي فيها م زحمة وفوضى و إيه الفرق؟ ما هو كده كده في الآخر ه‑ ه‑ هتنامي نفس النومة وهتصحي نفس النومة، وهتعملي نفس الroutine؟
آآ، بُص الفرْق في إنه مثلًا لما باصحى ما عنديش حاجات مكركبة، الدنيا مش فوق بعضيها ومش لاقية حاجتي، يعني الحاجات دي
قصدك كmood اللي أنتِ بتصحي عليه بنفسية كويسة، لاقية كل حاجة، الدنيا ماشية كويس وكده فبتكون أحسن.
آه بالضبط. كمان آآ، حتى لما باجي أنام بتكون الدنيا حواليَّا باحسّها هادية كده، غير الكركبة، باحس إنّه لأ، لسه فايقة كده كده كده لسه ما فيش نوم. فلما باكون مروَّقة الأوضة بقى ومضبَّطة كل حاجة كالعادة يعني، دي أكتر حاجة بتساعدني إن أنا أنام يعني بشكل أسرع. إنّه الدنيا تمام، كل حاجة في مكانها، الهدوم متعلقة، هدوم في الغسالة، هدوم مت‑ متطبقة. يعني أنا حتّى الدولاب على فكرة باركِّز في ت‑ ترويقه، يعني ما يبقاش منعكش، ما تبقاش الحاجة فوق بعضيها. كل حاجة بصراحة باركّز فيها. مش عارفة هل أنا دقيقة زيادة والّا ده طبيعي بصراحة؟
امم. امم، امم. امم. <laughs> اهم، طب إيه إيه من وجهة نظرك الحاجات اللي بتخلّي الأوضة أو الغرفة مش مش مريحة، أو اللي هي م فيها زحمة ما لهاش لازمة؟
بص أنا الحاجات اللي باشوفها بتزحم فعلًا المكان، بلا داعي، هدوم متعلقة ما لهاش لازمة، مش بتستخدم، مش بتتلبس، آآ، إيه تاني، تراب في الأرض، الأرض مش نضيفة ال آآ، في تراب في الجوانب بتاعة الحيطان، آآ، نور مش حلو، نور مش قوي، نور ضعيف مثلًا أو أصفر، الحاجات دي كلها تخلي الأوضة مش مريحة خالص، بالنسبة لي. آمم إيه تاني، يعني أي حاجة يكون فيها نعكشة ولخبطة وكده، يعني تحس إن الحاجة مش مستقرة في مكانها، دي بتخلّيني آآ، إنه أنا في مكان مش مريح، مش مناسبني يعني. فيعني أنا باركز دايمًا على الحاجات دي إن كل حاجة تكون في مكانها، مترتبة، ما فيش لُعَب مثلًا أو حاجات ما لهاش داعي. يكون مثلًا في دباديب، باحب الدباديب، يعني باحب مثلًا دباديب بيكون شكلها لطيف كده cute على السرير، ودي برضه حاجة مريحة على فكرة.
إمم. إمم. إمم. طب وأنتِ ال الأوضة مثلًا من نوع الناس اللي بيحبها اللي هي دافية والّا باردة والّا إيه بالضبط، وأنتِ نايمة؟
بص، أنا باحب الأوضة الهاوية، م يعني ما تكونش برد وما تكونش آه، ما تكونش مكتومة. يعني آآ، صيف، شتا، أنا باحب أنام والشباك مفتوح للأسف، وطبعًا ده في الشتا بيخليني أمرض، <laughs> بس تمام، ماشي. آآ، بس أنا باحب بصراحة الأوضة تكون يعني ما أحسهاش مكتومة، ما باحبش أصلًا أقعد في مكان مكتوم كده وشبابيكه مقفولة، فللأسف، دي مشكلة كبيرة أوي عندي في الشتاء على فكرة، إن أنا باكون معظم الوقت تعبانة، عشان خاطر الشباك مفتوح وأنا نايمة ومتغطية باصحى في الهواء ف مواضيع كده، بتبوظ لي الدنيا. بس يعني مضطرة للأسف، عشان لازم الأوضة تكون مك متهوية، لو مكتومة باحس إن أنا مش عارفة أتنفس.
المتهّوية، إمم. إمم. إمم. <clears throat> إمم. طب والحاجات اللي بتضايق في الأوضة، ال النور اللي بيخش من نور الشمس. فأنتِ من الناس اللي بتحبي يكون عندها ستاير تقيلة، تمنع النور اللي داخل خفيف و والضوء المتسلط الخفيف ده والّا من نوع الناس اللي بت عادي مش بيفرق معاها؟
اهم. بص، بصراحة مش بيفرق معايا. يعني أنا أصلًا باحط وشي في المخدة فمش باشوف أي نور ولا أي حاجة لحد ما أصحى. فعادي بقى، في نور، ما فيش نور تمام، it's okay ما بصراحة بالنسبة لي مش مشكلة خالص إنه يبقى في زي نور شمس أو كده. بالعكس، يعني باحس إن الموضوع ده بيديني آآ دفعة كده، إن أنا مثلًا أصحى وأقوم يعني، فاهم؟ غير إن أنا أبقى قاعدة كده يعني قاعدة ع إنه نايمة sorry، وخلاص أفضل مكملة في النوم بقى مش حاسة الدنيا نهار، لسه الفجر مش عارفة يعني، مش عارفة أنا الجو إيه دلوقتي. دي حاجة بتضايقني على فكرة، فباحب النور عادي.
إمم. طب إمم. إمم. إمم. طب أنتِ الناس اللي بتحبي نوع السرير عندِك يكون كبير والّا صغير؟ وبتفرق فعلًا والّا لأ؟
إمم، بص، هي بتفرق فعلًا لأنه آآ في أنا يعني مثلًا أنا ك يعني أنا شخصيتي باتقلب كتير أوكي، ما وباقعد يعني يمين وشمال وأنام بالطول وأنام بالعرض ما باسكتش ف <laughs> فالمهم يعني، آآ فباحب السرير يكون كبير وكمان في دباديب، بحيث أفضل ألعب بيهم وأنا نايمة، يعني شوية ازق واحد، أسند التليفون على واحد، آآ واحد أحطه تحت راسي يعني فاهم؟ أحطه كمخدة، كده يعني باحب دباديب على السرير، والسرير يكون كبير. دي كده تو توفرت الشروط الأساسية لنومي على السرير. <chuckles>
إمم إمم. إمم إمم. زي كل الناس يعني، إمم. آه، آه. طب و وأنتِ نايمة أو وأنتِ في الأوضة عامةً بتحبي يكون فيها أغاني هادية أو كده والّا لأ؟
امم بُص هو أنا أصلًا باسمع أغاني كتير على فكرة، فعادي ما عنديش مشكلة يكون في أغاني هادية شغالة، أو حتى أغاني اللي أنا أي نوع أغاني أنا باسمعه باحب يبقى شغال ما مش بي مش بيضايقني خالص الحوار ده بالعكس يعني بيكون لذيذ. فباحب فعلًا اشغل أغاني مثلًا آآ قبل النوم كده أسمع أغنية لأم كلثوم والّا حاجة، آآ لما أصحى وأفطر وأشغل أغاني يعني أي أغاني عشوائية، بصراحة مش هابقى يعني روتينية وأقول لَك باشغل فيروز أحيانًا باشغلها آه بس مش عشان خاطر فيروز بقى والقهوة والجو ده لا لأ، هي عاجباني عايزة أسمعها على الصبح كده عايزة يعني أسمع صوت هادي حلو على الصبح وكلمات جميلة، وفي نفس الوقت مش أم كلثوم برضه فمثلًا فيروز تنفع في المواقف اللي زي دي، أو الناس اللي هم أغاني الناس الشباب الحديثة يعني تامر بقى عاشور وشيرين وتام وتامر حسني، ع عمرو دياب، اليسا، أصالة ك أي حاجة حسب ما تيجي على مزاجي. الموضوع بالنسبة لي بسيط وحلو يعني بصراحة مش مضغوطة.
امم. امم امم. امم. امم. أنا بجد باتشرف جدًا بيكِ، وإن أنا سمعت رأيِك وذوقِك في ال اللي أنتِ ازاي تخلي غرفة النوم مريحة شكرًا جدًا ليكِ.
وأنا اتبسطت بالكلام معاك وشكرًا جدًا لذوقك.